そうですよね。うん。
うーん、先ほどの電話の件はね、お子さんたちからの電話ってことで、そちらを優先したいっていうんであれば、もうこれしょうがないですけど。
ええ。ええ。 ええ。 うん。ま、それも電源さえ切っとけばね。
ただメールに関して言うんであれば、どの道、あの、メールを待ってくれますからね、間違いなく。
うん。 そうなんです。それ間違いないんですよね。だからほんとに電源切っとけばいいんだな。
うん。うん。だから、そこもあれもこれも全部やりたい、でも集中する時間を作りたいっていうと、ま、時間はないですね。だから残念ながら足らないですね。はい。うーん。
あ、そうそう。まさしくそこ。 そうなんですよ。そうなんですよ。だから、あれしたい、これしたい、これしたい、あれしたいっていっつも自分で頭の中ぐるぐる全然前に進んでないですよ。もう何やってんだろ。
ええ。<giggles> うん、だからまずはまずは大きく優先順位をつけて。
うん。
うん、待たせておいても問題ないものは待ってもらうしかないですよね。
そうですよね。
ええ。そこが何とかならないと、これはもう整理整理がつかないですよね。
うんうん、確かに。 ええ。 そうなんですよ。あとですね、またちょっとユーチューブとか見てたりとかするでしょ。リコメンで入ってくるでしょ。やめとけばいいのに、あ、あ、これも見てみたいとか言って、あっという間に時間が過ぎてて、あ、なんて時間を無駄にしてるんだと思って。
うん。 ん、はい。 あ、はい。 ああ。 最近のあの手のやつはレコメンド機能が優秀ですからね。 そこはもうわるそこはもうそれはもうわしょうがないすよ。ああああなただけではありません。みんなそうです。
うん。 そうなんですよ。もうよくわかってるわ、私のこと、とか思って。うん。 <laughs> そうですよね、ほんとにもう、何だろう、ああ、もう私は操られてるわ、とか思いながら。うん。うん。
ええ。 そう、ええええ、そういう意味じゃユーチューブなんかの場合は、あのほら、後で見る、あるじゃないんすか。
うーん、はい。今見たいんです。<laughs> そう。
後で見る。<laughs> だただ、見たい見たいから見ちゃうっていうんであれば、これ、もう、どうにもやりようがないっすよね。ある程度ううん、ある程度を例えばユーチューブ見るんであれば、いや、ユーチューブにその時はもう逆に集中しちゃってもいいんじゃないですか？
うーん。 そうなんですよね。 ええ。

そうなんですよ。それ、そう、そうなるんですよ。私が、ま、子供たちから電話かかってくるんですけども、ええ、あの、時差の関係で、その時間じゃないと喋れないんですね、やっぱり。どっちかというと。おお、なので、ああ、この時間帯ま、大体この時間帯に電話がかかってくるって分かってはいるんだけど、あの、まあ、毎日でもないですし、うん、ていうのもあったり、で、子供たちが仕事の合間に電話をかけてきたりとか、まあ、そういうのっていうのは、も、今じゃないと駄目なの、みたいな感じの電話なんですよ、大概。でもそうそう、なので、あのそうなんですよ。だからお母さんはあの、なんどっちかというと、子供たちは、お母さんは、私たちを優先してくれると思ってるから、あの、まあ、私もそうやって育ててきたのでね、子供優先で来てるので、あの、ま、それが子供たちにとって当たり前だし、もう何でしょう、私もそうしてるしっていうのを、逆にそこの時に出なかったら、「え、何で出ないの？」みたいな感じですよ、逆に。なな何してたのっていう、なんなんでしょうかね。あの、はい、そういう、そう、そうなんですよ。
はい。 ええ。 ああ。 ええ。 はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。 今じゃないとダメなんですね。それは困りましたね。うーん。 はい。はい。 はい。 はい、はい。 はい。 はい。 <laughs> ああ、ただ、何してたのっていうレベルら感だったら
うん。 ええ。<laughs> うん、なんかね、でも、そう思いながら出たいんですよ。子供と話したいし。そうなの、子供と話したいの。
出なくてもいいんじゃないんすか？<scoffs> うん、出たいんですよね。だからだから逆に言うと、そっちそちらの方に集中されてるわけですよね。
うん。 ま、結局のとこ、そうですね。あの、そう、あの、子供優先ですね。はい、そうです。
うんうんうん、うんうん。ええ。 で、メールはこれも言ってみれば非同期のやりとりじゃないですか。
ええええ。